まあその
「安い服、あげようか？」って言っても、やっぱ、「いらない」っていう方もいらっしゃるじゃないですか。そう、そこがね、ちょっとね、あ、難しいところなんですけど、一度ね、こうオファーしてみるっていうのも一つですよね。はい。
ま、そうですよね。 うーん。 そうですね。まあ、ま、あとはその、まあ、どこかに、ま、売ってしまうっていうのも、ま、ちょっ、手間かかると思うんすけ、まとめて一気に売ってしまえば
はい。 あ、いいですね。まとめて一気に売っちゃうっていうのも。
それだったら、ま、そこまで手間もか1回で、かかま、手間、1回しかかわんないので
確かに。
まとめて売ってみるっては、ありかもしれないすね。うん。
はい。なんかあれ、セカンドストリートとかに持っていくってことですかね？ああ！なるほど、なるほど、うん、それもいいですね。やったことなかったのでちょっと挑戦してみようと思いました。
あ、そうですよね。だか、そういったとこで そいでうん。 うん。 ま、あとは、その、ネットとかでも、ま、多分、服の買い取りとかは、たってるとこあると思うので、そこでもま
はい。 確かにやってますね、うん。
郵送すれば、まあ、家にいながらでできるので、いいかもしれないす。うーん。
はい。ああ、でもそうなると楽ですよね、家にいながらできるので。
だからそういった感じで、なんか結構、まあ、できるだけなんか1回で終わらせるっての結構大事かもしんないす、やっぱためといて。何回もやってるとうん。
はい。 ん、そうですね、ためといていっかいで終わらす。そうなんです、商品一個一個写真撮って出していくのってね、それの方がなんか売れる可能性っていうんですか、価格とかも高いのかもしれないですけど、そのよなんていうんすか、なんか、労力、ん、に見合うのかっていうとこはやっぱりありますからね、うん。
うーん。 そうですよね。 結構、だからそういったかたちでなんかどんどん、まあ、うまあ、労力と手間をかかけずに、1回で終わらせた方がいいかもしんないすね、その、自分がつか
はい。 なるほど。やっぱそれにはこう大量に持っていくっていうのが一つの方法ですよね。
うん。 そうですね。ま、あとはもうほんとにこれ失敗しちゃったなと思ったら、とりあえず箱とか取っといて
はい。 はい。
ま、そういう、Amazon とかだった、返品とかも早いと思うので、まあ、返品するっていう方がいいかもしれないすね。
なるほど。ああ、確かにそうですね。返品するっていうのも一つの方法ですからね。
うん。 うーん。やっぱりまあ
うまくできてなかったな、そういったところでね、こう、できるかどうかも確認するっていうの。なんか、返品、1回しようと思った返品断られたことがあったんですよ。
あ、そうなんですね。
で、1回、使ってないっていうのを Amazon 側に伝えたら、なんか返品を許可してくれたりともしたんですね。こう、業者と Amazon のやり取りがあるのかもしれないですけど、そういったかたちで業者にはい。
うん。 うんうんうん。 はい。あ、それはあれですかね、じゃ、Amazon 直営ではなくて、だかかの、個人個人の
あ、そうなんすよ。そう、業者から買ったものを返品したいつった、「もうダメです、開けたから」って言われて、でもあ、うん、使えないものっていうのを Amazon に言って、「返品できないんですけど」っていうなクレームを入れたら、なんか自動的に返品もできるようになったんですよ。
うん。 うん。 うん、あ、そうなんすね、じゃ、ま、でもそういったトラブルがやっぱ起きるとま、やっぱ、どきできれば、あの、Amazon が直で売ってるところがいいかもしれないすね、個人で売ってるとこじゃなくて、うんうん。
はい。 ああ、確かに。そうしないと余計なトラブルが発生しちゃうかもしれませんわね。
あ、そうです。いっかいそのやっぱ、個人のとこだとやっぱ1回開けちゃったりするとなんか、あの、ダメみたいなとこもあるったりするとおも、で。
なるほど。いや、今日お話さしていただいて、ちょっとなんか自分ができてないところも認識できたので、こ、まとめて売るっていうところも含めて、今後なんか無駄なものっていうの、どんどん減らしていこうって気持ちになったので、こう、話しこう、話を聞いていただいて、アドバイスいただいて、ほ今日はありがとうございました。
うん。 うん。 あ、いえいえ、とこちらそと、ま、ありがとございました。
はい、失礼いたします。
はい。